Sebetulnya lebih ke, eee, gangguan, banyak sih gangguan telepon dari teman, ya kan. Terus, ada juga gangguan yang di depan, apa, kita aku kan pinggir jalan tuh rumahnya, ya, lebih berisik lah, gitu kan. Jadi, kadang-kadang mau mulai itu, kan aku sebetulnya kan, pengennya tuh tidur cepat ya, Kak. Jam 10:00, 10:30, gitu kan. Tapi karena kebisingan itu, jadi akhirannya, mmm, bikin nggak fokus. Akhirannya jadi, eh, kerja juga jadi, mak kemalaman, kemalaman banget, gitu kan. Ngambil yang hening dan, apa, eee, bisa fokus, gitu loh, Kak. Yet tapi nya, itu yang menjadi, eee, apa, yuk eee, apa, tidur jadi nggak bagus. Kalau, eee, kita jadi kerja malam-malam kayak gitu kan.
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Oh, benar. Mhm. Mhm mhm. Oke oke. Berarti memang, ini ya, gangguannya tuh, karena berisik dan notifikasi handphone, gitu ya?
Gitu. Betul. Itu, seringnya itu.
Seringnya, ya. Mmm, i iya, benar benar. Aku setuju banget. Itu emang paling ganggu, loh. Buat kerja kreatif itu. Apalagi kalo kamu nulis, nulis itu kan butuh alur ya, Kak, ya? Sekalinya kepotong, itu biasanya tuh, langsung susah balik, gitu loh, fokusnya. Dan, menurut aku ini, wajar banget, sih. Kalau kamu, kesel sama gangguan-gangguan kayak gitu, gitu ya. Karena, 1 bunyi- 1 bunyi kecil aja itu, biasanya bisa mecahin fokus, gitu. Tapi biasanya kamu kerjanya di mana sih, Kak? Iya, nulisnya itu, biasanya kamu di mana tuh? Di rumah?
Iya. Baik. Ya. Iya. Betul. Iya. Distract banget, ya? Di Di ruang tamu. Di rumah, di ruang tamu, gitu, nulis, eee, karena ada, apa, me kayak meja kerja lah, gitu ya. Tapi, kalau di kamar s kalau di kamar, malah jadi, keganggu sama ngantuk, kan gitu. Jadi, mendingan di benar-benar fokus di meja, gitu kan. Tapi ternyata, ya, itu lah, gitu loh. Ada aja gangguannya, gitu loh, Kak. Mhm.
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Iya. Oke.